Ouais, mmh. Après, mmh, oui et non. Je je l'ai été, j'avoue que j'ai pas été un un gros fumeur de de quelques années. Hem, moi, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai, hem, essayé de trouver une alternative. À l'époque, la cigarette électronique n'existait pas, <chuckles> donc j'avais pas cette alternative, et si je te dis ce que j'ai utilisé qui a marché sur moi, c'est c'est très bizarre. Heu, j'ai rempla heu, non, des Tic Tac. Des Tic
Oui, ouais, ouais. Le chewing-gum? <chuckles> Ah bah pas là, voilà! Ouais, ouais, non, ça m'étonne pas.
ouais, voilà. J'ai remplacé ça par des Tic Tac et heu, étonnamment, ça me procurait aussi, heu, vraiment une bonne sensation et et j'avoue que ça me procurait, par contre, heu, une très forte sensation de de fraîcheur et et ça m'a fait me sentir tellement bien qu'à force, beh, j'avais tout le temps une, heu oui, oui, j'achetais plein de boîtes de Tic Tac. Malheureusement, les Tic Tac en question n'existent plus. C'était vraiment une édition limitée, très forte, heu, très efficace, ç ça a marché sur moi et et voilà, quoi.
<chuckles> <chuckles> Oh Oh. <laughs> Ah, beh, génial! Bon, tu as pas pris, heu, 40 kg avec tes Tic Tac? <laughs>
<chuckles> Non, non, non, heu, comme je dis: «Heu, j'étais encore assez jeune», je je dirais que j'étais au début de de de fumer enfin, début, quelques mois.
Ouais, tu t'y es tu t'y es pris assez tôt quoi, pour arrêter.
Oui, oui, oui, voilà, c'est ça, et- et du coup, comme je dis: «Le fait de, mmh, d'arrêter comme ça, brutalement, c'est pas le plus facile», donc vaut mieux soit commencer en diminuant progressivement, ou alors, si possible, essayer de remplacer par une une alternative, heu, qui sera bénéfique.
Mmh. Bah, remplacer un plai un plaisir par un plaisir, mais un plaisir, heu, mauvais, par un plaisir, heu, moins mauvais dans ton cas. <chuckles>
Oui, voilà. Oui ou on oui! <chuckles> Oui, ou un plaisir raisonnable, on va dire. <chuckles>
Ouais, sans ça, comme tu disais: «Heu, procéder par micro-objectifs», heu, je sais pas. Heu, je fume, heu, là, j'en suis à 20 cigarettes par jour de la semaine prochaine, je voudrais être à 10. Enfin ouais, y aller progressivement, ça peut être, heu
Beh, écoute, si tu es à 20 par jour, mmh, honnêtement, passer à 10, c'est peut-être beaucoup. Moi, si je peux te donner un conseil, je te dirais de passer à 19 par jour, et tu diminues chaque semaine de 1.
Mouais. Bah moi, je je parle pas de moi, en l'occurrence, parce que moi, j'ai été une grosse fumeuse et j'ai arrêté depuis, heu, 8 ans maintenant donc heu je je sais, ouais. Ouais, moi avec l'aide de la cigarette électronique, tu vois? Sans problème, mais je pas les Tic Tac, ça n'aurait pas marché. <chuckles> Ouais. Après voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a plein, plein d'astuces, heu, mmh, peut peut-être aussi comment, heu, le mot j'aime pas trop, heu, gamification tu vois? Heu heu, par le jeu, rendre les choses un peu ludiques. Heu, peut-être aussi sous forme de pari avec des gens, enfin il y a je pense qu'il y a beaucoup de façons de rester discipliné, tu crois pas?
Ah, OK. Ah beh, félicitations! OK. <chuckles> Oui, oui, oui, oui. Oui, ça marche pas pour tout le monde, hein. Ouais.